Jadi gimana sih kamu atur stres saat kerjain kerjaan tuh numpuk banget?
Wah! Eee, aku sih yang jelas untuk mengatur stres itu biasanya, aku kelola, yang, paling gampang aku lakukan tuh biasanya adalah main game. 1. Main game, eee, benar benar, benar benar istilahnya tuh kayak kayak lari dari dunianya du dunia nyata dulu gitu ya, sementara, sampai, eee, tubuh ini berasa mulai rileks, mulai, sudah bisa berfikir jernih lagi. Terus, eee
Oke. Iya. Mhm, paham.
lanjut kita hadapi lagi nih, pekerjaan kita gitu. Itu 1. Yang ke-2, eee aku punya metode, meditasi. <chuckles>
Mmm, oke. Yang ke-2? Oh, meditasi, seperti apa tuh?
Gitu, iya. Eee meditasi simpel, jadi hanya hanya hanya diam
Mhm.
eee, atur nafas
Iya.
eee, dan bagaimana, eee, memusatkan pikiran kita, ke nafas kita, kita rasakan tuh nafasnya keluar masuk dari hidung, terus, nanti lama-kelamaan akan berasa nih, denyut jantung kita sendiri pun akan berasa, gitu. Dan biasanya kalau sudah sampai di titik itu. Eee, artinya stres itu sudah mulai berkurang, gitu.
Mhm. Oh, ya. Menurun. Iya, oke. Oh, oke oke. Wah! Itu menarik sih. Eee, terus, berarti biasanya, tanda-tandanya itu apa sih? Kalau misal nih, kerjaan, kamu gitu mulai terasa numpuk, dan kamu mulai terasa stress gitu ya, kira-kira apakah ada semacam sinyal fisik atau mungkin, eee, perilaku gitu, yang kamu perhatikan?
Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Wah! Sinyal fisik ya? Ada, aku jujur ada, eee, aku itu ada ada sedikit, eee, apa ya, <tsk> eee, auto-imun yang disebabkan oleh
Oke.
eee, menaiknya, atau bertambahnya hormon kortisol di dalam tubuh kita gitu. Jadi, ya kortisol itu kan, eee, penyebab hormon stres kan atau bia biasa orang bilang hormon stres gitu. Nah, itu itu kalo sudah sudah lumayan tinggi, gitu ya, itu biasanya di ujung-ujung jari tuh mulai, eee, keluar apa ya, <tsk> kayak kayak, eee, lepuhan-lepuhan kecil gitu, dan dan itu gatel banget.
Oh, iya kortisol. Iya. Hormon stres, betul. Mhm. Mmm, gitu ya.
Iya, itu kalau kalau kalau dari sisi, eee, sinyal fisik ya, gitu loh. Kalau dari perilaku, ya seperti orang kebanyakan, pasti marah-marah lah, pasti yang <laughs> emosian, nah, betul, gitu.
Iya. Oh iya, <chuckles> emosian gitu ya? <chuckles> Aduh! Heeh. Eee, terus berarti pernah ada nggak sih, kayak semacam momen gitu, di mana mungkin kamu merasa kayak kewalahan banget gitu? Nah, kira-kira kalau kamu merasa seperti itu, apa nih yang kamu lakukan, dan kira-kira, ada enggak sih cara yang kamu lakuin itu, ternyata berhasil gitu buat mengatasi, kewalahan itu?
Mhm. Oke, kewalahan ya? Sampe kewalahan berarti artinya, eee, sampe mentok gitu ya? Eee, oh, pernah justru jujur pernah, dan dan, eee, kalau boleh sedikit sedikit cerita ya, sedikit sharing.
Iya, mentok gitu. Mhm.
Eee, baru mungkin sekitar sebulan yang lalu lah itu itu itu terjadi gitu, di saat semua iya, karena, eee, tanggung jawab men eee, menumpuk, dan, eee, pekerjaan banyak yang enggak beres, gitu kan.
Oh, sebulan? Iya.
Wah! <chuckles> Itu itu sudah rasanya, eee, stuck gitu loh, dan dan bahkan
Heeh.
yang tadinya kita mungkin, apa ya, merubah perilaku juga, gitu loh. Yang yang biasanya kita kayak yang mungkin happy, dilihat orang happy, yang yang ringan gitu kan ya.
Iya.
Tiba-tiba, udah deh stuck nggak mau ngapa-ngapain, cuman diem aja gitu. Nah, iya bisa kayak gitu, dan, yang aku lakuin, kalau sudah sampai di titik itu, ya, sebagai layaknya, eee, manusia yang lain ya, ya pasti mencoba untuk mendekatkan diri kepada yang Sang Pencipta lah.
Oalah, bisa gitu ya? Mmm. Iya. Mhm. Oh, iya. Berarti kayak berdoa gitu ya?
Gitu. Berdoa, beribadah, gitu. Mencoba untuk, apa ya, eee, memelankan, eee, arus. Eee, otak kita gitu loh.
Mhm. Iya, biar lebih tenang gitu ya?
Dengan car iya, dengan cara, kalau dari aku ya, selain, eee, apa tadi, eee, <sucks teeth> meditasi, ibadah juga, gitu.
Mmm? Oh, oke oke. Eee, terus kira-kira nih, praktisnya, apakah ada semacam langkah-langkah sederhana, yang, mungkin bisa nih, dicoba gitu ya? Kayak mungkin pas pagi hari atau mungkin pas kapan gitu? Kalau misalnya nih kita merasa kayak stres kita itu kayak numpuk banget kan ya? Karena kan mungkin kita udah kerja, eee, selama berbulan-bulan dan mungkin juga ada banyak over time gitu kan? Jadi kan, pasti kan tuh mau nggak mau merasa over eee, apa ya? Kayak numpuk stresnya gitu kan ya? Jadi kira-kira ada gak tuh langkah-langkah buat mengatasi hal itu?
Mhm. Mhm, mmm, mhm. Mhm. Mhm. Kalau aku ya, kalau aku pribadi, eee, di saat baru bangun nih, baru bangun tidur, eee, pertama kali tuh, sadari dulu kalau kita bernafas.
Iya. Hmm. Oke, bernafas ya?
Jadi mis iya misalkan misalkan gini, eee seperti teknik meditasi tadi yang aku ceritain sebelumnya.
Iya.
Eee, intinya kita secara fisik pun sadar bahwa kita tuh bernafas. Eee, rasakan, eee, keluar masuknya udara lewat, eee, hidung atau mulut gitu loh. Nah, itu tuh akan sangat membantu memfokuskan pikiran kita dan menjernihkan, eee, segala macam, apa ya, kalau bahasa aku sih kabut-kabut di otak kepala kita gitu loh.
Mhm. Mhm.
Nah, itu it itu pasti akan akan akan bikin kita, lebih rileks, dan, siap untuk men menghadapi, eee, berbagai macam cobaan atau atau tanggung jawab yang ada di depan nih yang yang yang begitu menumpuk gitu loh, itu 1. Ke-2, eee, bisa kit ini, apa, kita atur secara mental.
Iya iya, 1, oke. Mhm.
Kita atur, eee, mana nih hal-hal yang penting yang harus kita kerjakan dahulu, gitu.
Oke.
Karena kan terkadang kita merasa, wah, semua ini penting. Padahal ya, m belum tentu, gitu loh. Mana yang yang harus kita oh, kita fokuskan ke sini dulu deh, yang lain nanti dulu, nunggu yang ini selesai, gitu. Jadi, punya, apa ya, punya secara mental, punya skala prioritas dan akan jauh lebih bagus kalau itu ditulis sebenarnya.
Iya. Oh, iya. Mhm. Oh, gitu. Jadi biar tau ya mana yang penting mana yang enggak gitu? Mhm.
Gitu. Cuman iya betul! Itu itu seperti itu gitu loh. Dan, ya, yang terakhir adalah liburan!
<chuckles> Liburan ya?
Liburan, udah liburan. Bu eee, jauhkan segala macam hal-hal yang membuat kita stres dulu, liburan aja dulu.
Heeh. Mhm.
Eee, apa istilahnya, kita kita, get away aja dulu ke ke tempat-tempat yang yang kita suka gitu loh. Misalkan sukanya ke pantai, ke gunung, atau ke mall.
Iya. Mhm. Iya, bisa sih kayak gitu ya.
Iya kan? It itu sih kalau kalau, dari dari aku sih, cara-cara seperti itu, cukup sangat bisa, eee, meredakan, stres yang lagi numpuk banget gitu loh.
Mhm. Mhm. Mmm. Terus tadi karena sempat disebut ya, kalau liburan itu kan bisa mengurangi stres. Nah, kalau kamu sendiri itu kira-kira kalau liburan paling senang ke mana? Atau mungkin paling senang ngapain gitu, buat mengurangi stres itu?
Mhm mhm. Iya. Balik lagi ke cerita awal, kalo ini soal itu. Dari saya, liburan saya yang paling saya suka adalah jalan-jalan ke dunia video game.
Iya. Oh video game ya? <chuckles> Kirain kayak jalan-jalan pergi secara fisik gitu ya, enggak ya?
<laughs> Iya iya suka juga suka juga. Cuman kan, terkadang nih ya, terkadang kan, tidak semua orang punya, eee, kemewahan untuk itu, gitu loh.
Oh. Oke. Iya sih, benar.
Gitu. Jadi apa yang apa yang hal hal kecil yang bisa kita lakukan, eee, walaupun bentuknya hanya sebagai hobi, gitu loh
Mhm? Iya.
lakukan aja! Gitu.
Mmm, berarti kalau game-nya ini apakah game di komputer gitu, atau lebih suka game mana nih, buat mengurangi stres itu?
Oh. Senang tuh ditanya kayak gitu. Aku, aku itu lebih suka game yang istilahnya single player, aku nggak suka game yang online yang kompetitif, yang yang yang mainnya rame-rame gitu, nggak suka aku su karna aku menyerap ceritanya, menyerap eee, menikmati dunianya yang disuguhkan, gitu. Ya, bisa dibilang itu jadi terapi juga. Karena, benar-benar kita, seolah-olah, eee, liburan, pergi dari dunia nyata, kaya gitu. <chuckles>
Oke. Iya. Mhm. Mhm? Oh, iya sih, seperti yang tadi Mas bilang ya? Iya, paham paham. Karena kan kalau kita main game ya, memang sih bisa kayak gitu ya kayak, eee, apa namanya, hal-hal di dunia nyata itu kayak, terlupakan gitu ya?
Make sense ya? Mhm, dilupain aja dulu sebe sementara. Ya, taruh lah kita ambil sehari dalam seminggu gitu, untuk benar-benar, udah kita nggak nyentuh urusan kerjaan kita nge-game aja dulu. Kalau aku loh ya, kalau aku. Kalau aku nge-game aja dulu gitu.
Mmm. Mmm. Mhm, iya iya. Itu, emang sih agak menarik ya ternyata bisa liburan dalam game gitu. Eee heeh?
Gitu. Nah cuman cuman hati-hati cuman hati-hati. Terkadang, eee, banyak yang agak susah nih, untuk, menilai, eee, kenapa sih kita butuh liburan?
Iya.
Gitu loh. Eee, kita harus pintar-pintar ngomong tuh ke atasan, atau ke rekan kerja gitu.
Mhm. Terus kira-kira gimana tuh cara ngomong ke atasan atau rekan kerja kalau misalnya kamu nih, udah merasa, nggak sanggup buat nambah beban kerja ini? Tanpa terdengar kayak nggak profesional atau mungkin ngeles gitu, kira-kira gimana caranya?
Mhm mhm. Eee, kalau dari aku pribadi ya s ini, apa, eee, ya gampang, segampang kayak dulu, kayak kita waktu masih SMA ya. Waktu masih sekolah, eee, kita suka kadang-kadang suka ngaku sakit.
Iya? Mmm.
Minta izin, untuk nggak masuk sekolah karena sakit, gitu misalkan. Ya, sesimpel itu sih gitu, karena, balik lagi, kita kita sebagai manusia juga butuh, butuh untuk untuk, eee, refresh. Dan dan tempat kita kerja, akan diuntungkan jika kita bekerja dalam keadaan yang istilahnya, eee, full commitment, full power gitu loh.
Iya. Mhm. Iya. Iya.
Jadi, eee, sebagai atasan yang yang baik ya. Seharusnya sih, mengerti sih menurut aku.
Mhm. Oh, iya. Eee cuman kan takutnya ya, kadang kan, eee, mungkin eee, kamu pernah nggak, kayak mungkin ngomong ke atasan itu kalau lagi sakit gitu kan ya, padahal tuh sebenarnya nggak sakit gitu, kira-kira pernah kayak gitu? <chuckles>
Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm, hmm. Ya pernah dong. <laughs> Pernah pernah gitu. Eee, tapi, ya kan, kita lihat lah, kita lihat, eee, di sekitar kita nih ada eee, sosok yang seperti apa nih? Teman-teman kerja kita, atasan kita, gitu. Kalau kalau mereka, sekiranya adalah atasan yang, eee, secara tipikal bisa dibilang atasan yang baik. Se se eee, aku rasa sih nggak perlu harus sampai seb ambil cara itu ya. Ya kita cukup cukup bilang, eee, seperti, "Bos, eee, aku kayaknya harus ambil cuti dulu sehari." Misalkan. Karena bebannya, eee, lagi ada beban gini gini gini, gitu ya. Pasti, aku rasa sih pasti mengerti, gitu.
Pernah ya? <laughs> Iya. Mmm. Mmm. Heeh? Iya. Oh, iya. Heeh. Iya. Soalnya mungkin, kan ada ya beberapa atasan yang mungkin mereka akan meminta kayak semacam surat dari dokter kan ya? Yang bilang kalau orang ini sakit gitu kan ya? Jadi kan mungkin kalau, eee, kita memberi kalau kita ngomong kita sakit tapi nggak ada suratnya mungkin dari atasan kita, nggak percaya gitu kan? Padahal kita butuh hari itu buat mengurangi stres gitu loh.
Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya iya. Iya, kak ke puskesmas!
Heeh. Mmm.
Pus ke puskesmas, eee, ngaku sedang flu. Ya pasti akan di buatin surat sih. <laughs> Kayak gitu bisa, gitu. Tapi, rasanya sih tidak perlu sampai mengambil jalannya seekstrim itu. Cukup kita bilang, eee, minta izin untuk untuk, eee, ada keperluan keluarga atau keperluan keperluan pribadi gitu. Ada harus mengurus sesuatu, gitu. Itu itu sudah cukup sih, biasanya.
Oh, iya iya. Bisa kayak gitu sih ya. Oh. Mhm? Iya. Mmm. Gitu ya? Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya atas semua ceritanya.
Gitu. Mhm. Senang loh bisa berbagi ama kamu.